Dafür muss ich jetzt erst mal 'n bisschen ausholen, äh, grundsätzlich gesehen. Ähm, es gab vorher eine ähm, eine Abstimmung beziehungsweise eine Legislatur, die vorgeschlagen wurde, die ni äh, hieß „Chat Control.“ Und das war im Endeffekt das, worum es ging. Es ging darum, dass, ähm, automatisiert- theoretisch- automatisiert über, ähm über Messe Nachrichtendienste geguckt wird. Geguckt wird, worüber geredet wird, wer ist, ähm ähm, sus wer ist verdächtig und so weiter und so fort. Und, äh, das Ganze ist dann am Ende abgelehnt worden und auch sehr gut abgelehnt. Ich hab da selber 'ne äh, E-Mails an Abgeordnete geschickt, ähm, weil ich mir dachte: „Ja, wie“ Ja, weil ich dachte: „Ja, dafür sind die da.“
Ja, nicht schlimm. Mhm. Ach wow, echt? Okay. Aber an welchen Abgeordneten hast du denn da geschrieben, wenn du mag erzählen magst? Also, von bestimmten Parteien oder einfach alle?
Alle. Alle.
Okay.
Ähm, einfach Massenspammail an alle. Und, ähm, was im Endeffekt passiert ist, dass bei solchen Diskussionen, bei solchen Legislaturen wird ähm, wird aufgezeichnet, wie viel Nachrichtenverkehr diesbezüglich stattfindet. Das heißt, die Repräsentanten, selbst wenn die das selber nicht lesen was verzeichnet wird, ist: Wie stark ist die ähm, der Diskurs diesbezüglich? Und allein dadurch kann man etwas erreichen. Es ist niemals schwachsinnig, auch wenn man sich selber wie ein nerviger, aufregender Bürger fühlt. Ähm, ja, wieso nicht? Was was kann ich denn sonst machen Ne, ganz genau.
Mhm. <chuckles> Wie so 'n Wutbürger. Ja. Ja, du kannst ja relativ wenig selber sonst machen. Also, du kannst ja also, klar gibt's so Möglichkeiten, dass du dann irgendwie Alternativprogramme benutzt. Also, zum Beispiel gibt's ja sowas wie Telegram oder auch Signal statt jetzt WhatsApp beispielsweise, und das ist ja beispielsweise e si äh, wich äh, sicherer. Aber, ja oder sowas wie zum Beispiel Adblock oder auch anderweitige, äh, GoDuckDuck gibt es, glaube ich, oder auch andere, ähm, ja, Suchmaschinen statt jetzt Google.
Ja. Nicht mehr. Ja ja.